Écoute, j'aimerais vraiment te parler d'un d'un d'un truc qui m'arrive en ce moment parce que parce que c'est vrai que là, je me sens dans une situation, heu heu, <sighs> quelque part, j'ai envie de te dire mi-figue mi-raisin parce que parce que j'arrive pas du tout à nommer, heu, à nommer ou même reconnaître tout simplement les émotions que je ressens actuellement
D'accord.
et heu, et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se précipitent là avec l'arrivée de Noël, heu. Moi, je suis hébergé heu, je suis hébergé chez ma sœur et heu, je commence à avoir des des rapports un peu un peu bizarres avec, heu, avec mon beau-frère et heu, et heu, mon niveau économie n'est pas forcément optimal et heu, et en fait, je me pose énormément de questions et
OK.
et heu, tout ce que je sais, c'est que je me sens super angoissé, super stressé. Heu, j'ai du mal à prendre des décisions vraiment et heu, et voilà, mon futur que j'avais vraiment la sensation au départ qui devait être, heu, quelque part radieux. Là, au final, heu, paraît vraiment, heu, quelque part un peu sombre et heu, et c'est vrai que, voilà, je sais pas trop à quelle sauce je vais être mangé et et heu, et en fait, je commence à parler bah, il faut que je prenne le risque mais heu, mais c'est vrai que cette notion de de risque me voilà, me me me fait un peu heu, me fait un peu stresser, quoi. J'ai l'impression que
Oui.
j'ai l'impression, en fait, que je prends ma ma ma décision dans l'urgence et et pourtant, heu, je suis dans une situation très inconfortable où si j'attends trop, malheureusement j'aurais plus beaucoup d'options et heu et ça me fait vraiment un un un peu stresser quand même, quoi.
N d'accord, je comprends, heu heu, parfaitement ton ressenti, hein, donc, heu, tes émotions donc là, tu es dans une situation de stress, donc, heu, c'est pas évident, j'en suis désolé et heu, en plus, heu, donc oui, prendre des situations dans l'urgence en étant, heu heu, dans cette situation-là, donc c'est pas forcément évident donc heu, tu as, entre guillemets, la «double peine» hein, donc, heu heu, être dans une situation anxiogène, stressante et tu dois, heu, prendre vite des décisions et cette situation, heu, finalement, heu, tu est-ce que le stress est monté progressivement ou heu, ça t'est venu d'un coup, heu, par rapport à la situation que tu m'as expliquée?
Non mais j'avais déjà une petite dose de stress, heu, voilà pour savoir un petit peu, heu, quand est-ce que, heu, notamment par rapport au au début d'un nouveau projet pour réussir à trouver des bonnes dates, heu et heu, c'est vrai qu'en y réfléchissant quelquefois, je me disais: «Ben, voilà, j'avais envie de me donner de la sécurité parce que je voulais être rassuré sur tin sur certaines choses.»
Moui.
Alors que, heu, voilà, j'ai quand même des conditions au final qui sont pas si mal et heu et c'est vrai qu'on dit aussi qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Donc, heu, voilà, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé dans ma vie d'attendre, quelque part, heu, genre un meilleur moment pour faire les choses et heu et au final, ben, j'ai perdu beaucoup d'opportunités et à la fin, je me suis retrouvé dans des situations compliquées.
Oui, c'est vrai.
Et heu et là, j'ai un créneau, heu, pour pouvoir, en fait, avancer les dates s heu, de, bah, voilà, de mes projets.
D'accord.
Et heu, voilà, c'est je suis pas forcément dans des conditions optimales. Mais, heu, peut-être aussi qu'en fait, comme dans ma tête, j'ai du mal à à verbaliser correctement, à à me positionner correctement. Je me dis: «Peut-être que c'est ça au final et que et que ben, peut-être que de prendre des décisions, ça me permettrait aussi, bah, quelque part de me libérer», tu vois? Et heu, voilà, je suis là un peu à pas trop savoir, à à douter énormément et heu et ce doute, heu, ben m'atteint et à un moment donné, j'aimerais bien
Oui.
j'aimerais bien, voilà, prendre, heu, prendre les choses, heu, prendre les devants quelque part, tu vois?
Oui, oui, oui, là-dessus, heu, quand la situation quand tu auras pris une décision, heu, heu, la décision du coup, heu, heu, ce niveau de stress descendra et heu, en parlant de, heu, d'émotions, de stress, là tu as une période de doute, tu as une décision à prendre rapidement, heu, est-ce que, heu, dé déjà oui, tu tu as parlé donc, heu, verbalement d'en parler déjà, heu, si ça peut te soulager, hein, donc, heu bah je suis à ton écoute et heu, est-ce que tu as des sensations? Ça se manifeste par des sensations physiques par exemple? Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de d'émotions, heu, avant ou c'est vraiment la 1re fois, à cause du contexte, heu, que tu m'as expliqué?
Non, mais ça m'est, heu là, est-ce que j'ai des sensations physiques? Ouais, des fois, je me sens je me sens opprimé, je me sens stressé, j'ai du mal à j'ai du mal à rester dans l'instant présent, tu vois? Je suis dans la projection et je me dis: «Ouais, mais imagine ci, imagine ça, tu as la li, tu as la la, tu as la la, tu as la la». Tu sais, j'ai vraiment la sensation d'être en en hyperactivité et au final, heu, j'arrive même pas à me concentrer sur, heu, sur les choses simples que je dois faire.
Moui.
Et heu et c'est là où où vraiment je me dis: «Mais, heu, mais en fait, enfin il faut que je me calme», parce que parce qu'en fait, à ce rythme-là, je vais pas réussir à tenir et c'est pas cool. Et heu et du coup, heu, voilà, j'essaye de j'essaye de relativiser, mais, heu, mais j'ai beaucoup de mal et heu, c'est pour ça que des fois, heu, voilà, c'est pour ça aussi que je me suis dit, heu: «Voilà, arrête d'attendre le bon moment, fais avec ce que tu as et vas-y. Fais-toi confiance parce que, heu, en fait, à être qu'à moitié dans ce que tu fais, ça marchera pas» et heu, c'est peut-être aussi parce que je suis à moitié dans ce que je fais, qu'au final je j'en arrive au point où je suis pas capable de reconnaître, heu, ou de nommer juste, heu, mes émotions ou de les verbaliser, tu vois?
Moui. Oui oui. D'accord donc, heu, oui, donc, en fait ce comme tu as dit, encore une fois, donc verbaliser les émotions, heu, finalement, c'est, heu, aujourd'hui, heu, heu, tu n'en es pas capable. Est-ce que n la solution serait peut-être, heu, bah, déjà de de tenir, heu, c'est bête, on n'y pense pas, mais tu sais, heu, un journal de bord et heu, donc heu, quotidien, hein. Donc, heu et nommer en fait, heu, tes émotions donc, heu, jour après jour. Donc le lundi, le mardi, voir les émotions qui ressortent, ça peut être des émotions, heu, physiques, hein, heu, comme, heu, émotionnelles et heu, le à la fin de la semaine, le dimanche, heu, en l'occurrence, faire le point sur toutes ces émotions. Donc, heu, quelle émotion ressort sou heu, souvent? Physique, émotionnelle et essayer de mettre un mot dessus peut-être?
Ben, effectivement, c'est une très très bonne idée hein, mais, heu, c'est vrai que la conjoncture actuelle fait que même ce genre de ce genre de choses me me paraissent compliquées, heu, parce que, heu, parce que voilà, c'est vrai que dans mon contexte actuel, dans mon environnement, heu, j'ai vraiment une insécurité et heu et cette insécurité fait que que, heu, que voilà même enfin j'ai j'ai peur que que quelqu'un tombe sur mes écrits et et et voit toutes les questions que je me pose et m'emmène au au au devant de beaucoup de problématiques et heu et c'est la raison pour laquelle voilà aujourd'hui j'ai j'ai du mal à me positionner correctement peut-être, tu vois?
D'accord, oui, oui, je comprends, en fait, heu, le contexte actuel hein, donc, heu, l'environnement où tu es donc tu dois prendre une décision rapidement. Heu, ça joue ça joue clairement, heu, sur, heu, beh, ta situation, heu, donc émotionnelle et stressante. Donc, heu heu, je suppose que tant que tu n'aurais pas pris, heu, une décision, heu, pour ton avenir, heu, tu seras dans cette situation. Donc, heu, oui, donc, heu, je pourrais te suggérer de régler déjà le problème en profondeur. Heu, ce que je peux te considérer, c'est déjà peut-être des exercices de respiration b et prendre ta décision, heu, quand tu es le plus apaisé même si tu es dans une situation stressante hein, je l'entends. Mais, heu, essayer déjà de calmer, heu, donc, heu, ton stress émotionnel avec la cohérence cardiaque et au moment où tu l où le moins stressé, heu, prendre une décision, heu, pour ton futur.
C'est vrai, heu, c'est vrai que, heu c'est c'est c'est vrai que que que la respiration m'aide, heu, m'aide m'aide pas mal, heu, donc après l'aspect cohérence cardiaque, je t'avouerai que j'y avais pas pensé et heu, c'est vrai que ça ça ça a la magie de pouvoir te, heu, te te mettre dans l'instant présent
Moui.
et heu et heu et et c'est vrai que là, de parler avec toi, hein, je me rends compte que que peut-être, heu ben, peut-être que, voilà, il faudrait juste que je prenne une décision et que de toute façon, il y a pas de il y a pas de mauvaises réponses quelque part, tu vois? C'est des décisions et et au final, c'est c'est c'est peut-être ça, heu, la problématique que j'ai la plus profonde et heu, et c'est vrai que
Oui.
c'est vrai que cela reste compliqué, mais quelque part, il y a pas non plus, heu, grand-chose de compliqué parce que bah, parce que, voilà, c'est c'est c'est peut-être que, voilà, peut-être que d'accepter, heu, tout ça et comme tu dis, peut-être que les exercices de respiration vont vont vont me permettre de me calmer et vont me permettre au final de, heu, de peut-être y voir un peu plus clair et heu, de pouvoir raisonner même si, heu même si, heu, voilà, il y a peut-être pas forcément non plus besoin de raisonner énormément, tu vois?
Oui, oui, oui, heu, donc oui, la cohéz co cohérence cardiaque peut t'aider, mais, heu heu, comme tu l'as dit, en fait, heu, donc, heu, prendre la décision finalement c'est parce que tu es dans une situation qui fait que tu es un peu en bah, stressé émotionnellement et physiquement et heu, oui, prendre la décision, heu, finalement qui est qui, heu, finalement te semble le plus, heu, judiciable j'ai envie de te dire et heu, mais, heu, ce que je te conseille quand même c'est de prendre cette décision, heu, en étant quand même relaxé ma malgré que tu sois dans une situation, heu, stressante et assez contradictoire, ce que je dis, mais heu, si, heu heu, éventuellement tu peux éviter de prendre, bah, la décision, heu, ou de l'accepter, heu, une fois que tu as pris cette décision, mais heu, pas quand tu es stressé, heu, je pense que c'est là où tu feras le meilleur choix finalement, mais, heu, oui, accepter, prendre la décision et l'accepter dans un 2d temps, je pense que c'est, heu, ça pourrait être la solution à mon avis.
En tout cas, <blows air> tu vois là, je ça s'entend, je me <blows air> je me détends et heu, ça me fait vraiment beaucoup de bien de parler avec toi. Parce que, parce qu'en fait tu m'aides à à rester dans l'instant présent et et là tu m'offres un moment de partage, heu, un peu comme une petite pause. Et heu, et j'avoue que ça me fait, heu, j'avoue que ça me fait vraiment beaucoup de bien, de de pouvoir échanger, heu, avec quelqu'un, heu, en toute humilité, en toute simplicité. C'est, heu, c'est quelque chose de vraiment, très agréable et heu, et heu, et tu vois déjà ça ça commence par ça et heu, j j'avais peur un petit peu au départ de voilà, de parler un petit peu de mes problématiques, parce que, bah, je suis quand même quelqu'un d'assez pudique en règle générale et j'aime pas trop, heu, étaler ma vie, mais heu, je me rends compte que voilà, sans forcément rentrer dans les détails, hem, ça m'a vraiment fait un bien fou
Ouais.
de de parler avec toi et heu, et heu, tu m'as donné vraiment un très très bon conseil dans le sens où où ça résonne en moi le fait de me dire, heu: «Calme-toi 5 minutes et heu, et fais ce que tu as à faire et en fait, heu, tout va finir par s'arranger parce que, bah, parce que de toute façon il peut pas en être autrement» et heu, et en fait ça va très très bien se passer parce que, parce que j'ai confiance en moi et que, au final, je suis arrivé, heu
Effectiv
bah ici, pour, reprendre la décision de de de repartir, donc peut-être que tout simplement l'heure est venue.
Et c'est tout le bonheur que je te souhaite, heu, je crois en toi et reste fort.